Wah, betul banget sih. Apalagi terkait kayak menerapkan eee, apa ya, planing-planing gitu ya, di awal gitu ya, dalam sebelum melakukannya, gitu ya. Kayak contohnya, eee, apa, eee, makan mingguan tadi ya kan, menentukan menu mingguan gitu ya, supaya mungkin lebih baik aku juga dari yang kamu sarankan gitu ya, kayaknya harus, e b mulai sekarang belajar untuk membuat masakan sendiri gitu ya. Supaya mungkin gizi yang masuk juga lebih jelas dan kandungan-kandungan makanannya juga lebih pasti gitu ya. Terus juga aku setuju banget yang terkait cemilan tadi gitu ya, apalagi mengganti cemilan yang biasanya aku makan gitu ya, dengan buah gitu. Aku bener-bener nggak kepikiran sih, karena aku selama ini tuh kayak cukup jauh sih dari ju buah gitu ya. Eee, karena mungkin kayak prosesnya cukup melelahkan ya, harus ngupas kulitnya atau mungkin kayak motong-motong buahnya, tapi rupanya dibalik itu ada, eee esensi-esensi lain yang bagus yang bisa aku dapatkan. Kayak misalkan tadi, mungkin aku dapat, eee, manis alami dari buah gitu ya, jadi gak perlu lagi kayak, eee, apa, Mencari gula gitu ya untuk mendapatkan manis. Jadi aku dapet manis alami dari buah. Terus juga kayak, vitamin-vitamin yang mungkin yang ada di dalam buah juga bisa aku dapatkan gitu ya. Di mana, cemilan-cemilan biasanya yang aku konsumsi kan mungkin bisa dibilang nggak terlalu bagus juga ya untuk kesehatan, karena digoreng lah. Terus juga dap eee, apa, di kemasan juga gitu ya, ya. Betul sih, dari saran-saran kamu, aku e semuanya setuju sih, dari mulai eee, apa, membuat planing, terus juga mengganti makanan cemilan juga, terus juga kayak eee merubah pora pikir ya. Aku seneng banget udah cerita sama kamu, aku jadi bak banyak banget dapet insight dan juga ilmu terkait diet yang nantinya akan aku terapkan. Terima kasih banyak udah dengarkan cerita aku ya.
Iya, betul. Betul. Iya. Betul, Kak. Iya buah, yogurt, apa gitu Kak. Mhm. Iya, betul. Iya. Betul sekali, Kak. Iya. Paham, paham. Betul, masuk akal. Oke, mmm.